Je voulais te parler de quelque chose, heu, qui et qui me gêne un petit peu, heu. Alors, pas moi, personnellement, mais ça me gêne en fait par rapport, heu heu, ben par rapport aux attentes sociales, de manière générale. Hem, je suis je suis quelqu'un, alors je j'aime beaucoup être entourée. Heu, voilà je j'a j'apprécie, heu, le fait de passer des moments, heu, avec des amis et cetera, en famille. Heu, je je trouve ça très important, heu heu, quelque part. Mais heu, j'ai aussi, heu, tendance à à à aimer, heu, la solitude. Heu, et hem, et quand on me propose, heu, tu vois, de faire, heu, de faire des soirées, surtout dans ces ces ces derniers mois, heu, ben je trouverai toujours une excuse. Heu, je mmh, <clicks tongue> je je je vais, heu, esquiver, heu, la la la question. Alors je je réponds: «Non» de manière, heu heu, plus ou moins détournée, parce que je j'assume pas complètement malheureusement cette part, heu, de de de ma personnalité. Et heu, et et je me demande des fois si, heu, si si c'est normal en fait, est-ce que ça serait pas plus simple, de, heu heu, enfin de de d'être un peu comme tout le monde, heu, enfin je j'apprécie mes amis, heu heu. Pourquoi est-ce que je ne veux pas, heu, passer du du temps avec eux en soirée? Heu ça ça c ça me questionne un peu sur, heu heu, sur sur ma personnalité et heu, voilà, et voire même, sur la légitimité de ma ma personnalité. Et heu, et je voulais savoir si tu tu tu pouvais m'aider à y voir un petit peu plus clair?
Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr, mais il y a il y a aucun problème. Déjà, ouais, merci de m'en parler, parce que c'est vrai, comme tu dis, hein, c'est toujours un petit peu tabou ce genre de questions, heu, c'est hors standard, heu, du coup, on se pose beaucoup de questions à à ce niveau-là. Mais, moi, d'abord, ouais, je voulais te dire, bah, tu sais ne ne plus, heu, avoir envie d'aller aux soirées, effectivement, c ça peut être troublant. Je c'est parfaitement entendable, surtout, heu, si avant, par le passé, c’était pas le cas. Mais, c’est c'est vrai que tu peux te rassurer, parce que ce que tu ressens, en fait, heu, ça a du sens quelque part, même si tu le comprends pas encore, heu, complètement, tu vois? C'est il y a il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on qu'on a p on peut potentiellement ne plus envie d'aller aux soirées. Mais, moi, ce que je voulais te demander aussi, c tu vois là, tu me dis, heu, peut-être, ouais c'est peut-être lié à la fin d'année, les fêtes de des fêtes qui arrivent. Mais, est-ce que tu as déjà eu, heu, à un moment, heu, déjà c ces ces baisses de motivation pour aller, heu, aux soirées, par le passé?
Mmh. Ouais. Mmh mh. Oui. Je pense que je les, heu, je les je les avais, mais, clairement, je les écoutais pas. Heu, j’y ai je je préférais, heu, vraiment, heu, enfin, tu vois, privilégier la la la vie sociale, le fait d'être présente, tu vois? C'e c’était important, enfin, tu vois, on parle, heu, heu, il y a il y a un terme, je crois, le FOMO, je crois, heu fear of missing out ou, heu, heu, enfin, voilà, un acronyme en en en anglais. Et clairement, j'étais, heu, j'étais un peu dans cette optique là, où je me disais: «Bah, tiens, si je suis pas à cette soirée, heu, il va se passer ci, on va parler de moi», heu, enfin, heu. Et finalement, je préférais, heu, je préférais me faire violence heu et heu et y aller. Heu, alors qu'aujourd'hui, je pense que j'écoute plus mon mon caractère, ma personnalité, qui fait que je préfère, heu, tu vois, un peu, heu, profiter de de de de moments seule, heu, mais, heu, mais malgré tout, heu, je je suis pas sereine avec, heu, avec mes décisions. Et d’a d'ailleurs, c'est pour ça que, heu, lorsque, heu, je je, heu, je je je je je refuse une invitation, heu, enfin, tu vois, je la décline pas fraich heu, fran franchement. Heu, je je suis toujours dans la recherche d'une excuse ou, heu, heu, enfin, voilà, je je veux enrober, en tout cas, heu, le le non, plutôt que de, hem, heu que de dire, tout simplement, heu: «Ecoute c'est gentil d'avoir pensé à moi, heu, mais, heu, mais, en fait, aujourd'hui, j’ai pas envie». <laughs> Je je voilà. C’est c’est je je pense que, ouais, socialement, ça serait pas accepté, ce genre de réponse.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais et heu, d en tout cas c ton le cheminement que tu fais, heu, effec il est parfaitement légitime et et je com je comprends parfaitement justement et que tu essayes de d'éviter de f le frontal, dire: «Bah non, j'ai pas envie» ou enfin, d'être plus comme ça. Et, effectivement, socialement v c c potentiellement ça peut créer d des problèmes, alors, ils sont potentiel minimes hein, mais c’est c'est vrai que déjà tu as tu es tu es tu es c’est quelqu'un d'assez clairvoyant à ce sujet-là et c'est vrai que m moi, heu, je vais te demander, justement là, à l'heure actuelle, tu sais, quand tu penses, quand on me dit: «Bah, viens viens ce soir, heu», je sais pas un dîner. Tu sais quand tu penses à cette soirée que tu essaies de te projeter. C'est quoi ton émotion? Tu tu as c'est quoi? C'est de l'angoisse? Tu te dis: «Ah non, je suis mieux chez moi?» Com comment tu ressens ça quand on propose et que tu te t’essaies de te projeter dans la soirée?
Ouais. Mmh. Merci. Ouais. Et bah, écoute, heu, tout dépend, heu, de de la soirée. Quand je te dis tout dépend, heu, enfin ça a rien à voir avec le type d'amis ou le type de soirée. En fait, heu, il y a parfois, où je suis capable de me dire: «Ah trop bien, heu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, heu, oui, j'ai bien envie de faire ça et cetera» mais le jour J, et bien, je j'ai juste pas envie de me lever de là où je suis et de faire, heu et et de faire cette activité. Et, le problème c'est que quand tu t'es engagé, heu, bah, tu as presque l'obligation morale d'y aller quoi et heu, et et et pour moi, c'est encore plus compliqué ces soirées, hem, heu, heu, heu, projetées, heu, projetées avec, heu, avec trop d'avance, parce que, heu, je peux dire oui parce que sur, heu, sur sur sur sur mon mood du moment, heu, heu, je j'ai envie de me dire pourquoi pas. Heu, mais mais mais derrière, heu, enfin, voilà, heu, si c'est un vendredi soir, ben tiens tu as quand même la fatigue de la semaine aussi qui, heu, qui appuie et heu, bah, moi, arrivé le le le le vendredi soir fatidique, heu, je je préfère rester en en en pyjama, heu, moumoute, heu, chez moi, quoi, en fait, tout simplement, et ne pas, heu, avoir à à enfiler une tenue, heu, heu, con con conventionnelle, les talons qui vont, heu, voilà, m'écraser les pieds, enfin, heu, me sentir dans c dans cet incon dans cet inconfort, heu, heu, pour, heu, bah, voilà, pour heu, tenir une promesse, heu, sociale. Heu et heu et c'est ça qui est de de plus en plus plus compliqué. Et, hem et gé et gé et généralement, aujourd'hui, j'ai j'ai tendance, heu, heu parfois, tu vois, même à à à éluder la question lorsque tu, heu, tu tu m'invites, heu, à à à une soirée, heu, avec, heu, ben heu, je sais pas moi 2-3 semaines, heu, d'avance, je vais dire: «Ah, heu, oui, bah, tiens, heu, je pense que ce week-end, heu, heu, j'avais, heu, j'avais quelque chose de prévu», voilà, pour pas dire non, en tout cas, voilà, <chuckles> encore une fois, pour, heu, pour détourner et: «Heu, je re je reviens vers toi, heu, un peu plus, heu, un peu plus tard» et du coup, ça me permet, heu, heu, bah, tu vois, plutôt, de d d'évaluer, heu, heu, mon mon ressenti sur le moment et me dire: «Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, ou est-ce que je vais me forcer comme d'habitude pour, heu, ben pour pouvoir y aller?» mais, je trouve que c'est pas forcément être honnête avec, heu, avec mes amis, aussi.
Bien sûr. Ouais. Ouais. Bien. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Bien sûr. Oui. Bien s bah moi ce que je tiens à te dire, c'est, heu, bah, avant toute chose te te rassurer et te dire que, heu, ce que tu fais en tout cas, c'est ça fait tu fais preuve d'une extrême, heu, ouais intelligence en tout cas de la manière de de procéder. Parce que c'est vrai, bah, parce que globalement, heu, c'est vrai qu'il faut essayer en tout cas de de se poser la question, de se dire qu'effectivement, heu, bah, notre énergie, heu, elle a peut-être chan tu tu vois? Potentiellement toi ton énergie, elle elle au qu four et à mesure des semaines des du temps qui passe, elle change, tu vois? Mais c'est pas ta valeur profonde. C'est vrai que parfois, bah, on n'a pas forcément moins envie, heu, des autres. On a juste besoin de plus de calme. Comme tu l'as dit, la fin de semaine, heu, le boulot, les les problèmes personnels, le bruit, les discussions superficielles, le rythme social, ça peut être fatigant tu vois? Quand ton système, enfin toi-même, demande du repos, du repos ou de la profondeur. Et c'est vrai, q f f que, moi ce que je t'invite déjà à se dire c'est que c'est pas un quelque chose de raté, tu sais un repli, une esquive, c'est c'est simplement tu sais? Une régulation, du fait que tu me l'as dit à un moment, tu t'écoutais peut-être plus, tu vois? Envisager de le voir plutôt comme ça.
Ah, merci. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est vrai que, heu, vu vu vu comme ça, heu, enfin voilà, je j j'apprécie finalement de, heu heu, de de m'écouter parce que je pense que, bah, malheureusement, on cède un peu aux tentations sociales, heu heu, de manière trop régulière et, heu, et et tu parles d'intelligence, heu heu. Enfin, tu vois? Ça ça me rassure en tout cas, heu, sur, heu, sur ma démarche. Je me dis, je suis pas complètement, heu, une mauvaise amie lorsque lorsque je dis: «Non», heu. Donc, heu, donc c'est appréciable. Mais, heu, ouais, je j'allais te dire que, ben, en plus en fait des fois de ne pas avoir le mood, heu, bah, il y a aussi l'activité en elle-même, hein, heu, enfin voilà tu vois? me retrouver dans des endroits bruyants
Non, tout à fait. Et en Tout à fait.
je pense que j'ai j'ai passé l'âge, aussi tout simplement. Et, heu, et là je suis en décalage, heu, ben, avec, heu, bah, encore une fois les attentes sociales de manière générale, heu heu, mon mon groupe d'amies est très, heu, un peu, heu, un peu plus en extravagance en tout cas que moi. Heu, et là-dessus, heu, bah, on se retrouve pas forcément en termes, heu, en termes d'intérêt et, heu, et moi je veux passer du du temps avec elles, mais je veux pas passer du temps, heu, que je trouve en tout cas peu qualitatif. Heu, dans des, heu, dans des bars à ambiance, heu, que je trouve déjà, heu, pas forcément, heu heu, a agréables, heu. Voilà des des des ambiances, infu enfumées, heu, la musique trop forte et où on peut absolument pas discuter. Et, heu, et et et je ne sais pas forcément comment, heu, les amener, en fait, heu, à peut-être à réfléchir à des rencontres, heu, un peu plus axées en tout cas sur ce que moi je préférerais. Je sais pas si je suis légitime en fait pour, heu, hem, pour proposer en tout cas, heu, moi le type de soirée que je préfère c'est-à-dire, heu, enfin voilà le le le classique, heu heu, pizzas jeux de société. Heu, et, heu, parce que je suis je suis seule dans le groupe finalement à être un peu comme ça, donc, heu, voilà j'ai j'ai peur j'ai peur de de ne pas créer un un mouvement. <laughs>
Ouais. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ouais. Bien sûr. Ouais, bien sûr, et mmh. C'est sûr que c'est c'est logique, heu, ce que tu dis, et surtout, heu, si tu regardes le tu es en infériorité numérique par rapport à ça. Mais en plus, bah, là peut-être qu'en ce moment, tu traverses peut-être ouais une une phase d'introspection ou alors effectivement c'est peut-être, heu, lié, heu, comme tu dis: «J'ai passé l'âge.» alors tu sais? Heu, il y a des fois c'est c'est des choses temporaires et et un petit peu fertiles puis c'est cyclique, ça ça peut être que ça va revenir. Mais effectivement, si tu sens que ça dure dans le temps cette sensation d'être un petit peu, heu, à part, et que c'est plus vraiment ton truc, heu, ce genre de soirées c'est vrai que ça ça pourrait être envisageable de de pourquoi pas tenter le dialogue, heu, calmement peut-être avec une seule personne du groupe, celle que tu qui te tient plus à cœur, par message ou même à l'oral, heu, durant un un appel téléphonique, heu. Ça, après tu vois c'est c'est au feeling comment iden identifier, et, avec, heu, laquelle personne de du groupe tu serais, heu, plus à l'aise d'en parler.
Mmh. Mmh mh. Mouais. Bien sûr ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est, heu, c'est-c'est une bonne chose, hein, heu, et, heu, et je pense que ben, c'est mes amies, hein, to a avant tout. Heu, aujourd'hui si on partage pas forcément le goût, heu, <chuckles> le goût du bruit, heu, ou en tout cas si on a pas la même, heu heu, idée, heu, d'être, heu, d'ê d'être ensemble, heu, s heu, ç ça en enlève pas moins finalement à nos à nos relations. Parce qu'on arrive quand même à à se voir dans d'autres cadres et tout. Enfin voilà c'est c'est mes copines du sport donc on on se voit lors de, heu heu, lors de l'activité et on rigole tout autant. Et parfois enfin, heu, les les temps heu, les les les les temps, heu, qu'on passe au sport, heu, sont bien plus précieux que ce qu'on arrive à faire, heu, lors de ces soirées. Donc je pense qu'il faut juste que je sois à l'aise, heu, sur le fait de ne pas y aller, heu, et et que je resterai quand même, heu, une une bonne amie, heu, malgré, heu, malgré ça. En tout cas, je je te remercie d'avoir accepté de m'écouter ça m'a permis de de prendre un peu de hauteur sur la situation et ça a ça a été très, heu, très intéressant comme discussion. Merci beaucoup.
Tout à fait. Tout à fait, ouais. Tout à fait.